Oye, mira, la verdad es que tengo un problema que me da un poco de pena decirte, pero ya se está volviendo más serio y y no sé, por dónde empezar para para poder solucionarlo. Si es que tiene solución. Yo espero que sí, porque ese es es algo que me está aquejando desde hace tiempo y que antes, eh, quizás no era tan tan obvio porque, bueno, te cuento un poquito más. Resulta que en estos últimos años, eh, mi grupo de amigos, pues ya empezó a tener como estas fiestas que son propias de la edad, ¿no?, yo soy una persona que ronda los 30 años y, bueno, a esta edad la la gente se empieza como a casar, a tener hijos, a organizar cumpleaños, más como de otro tipo, y, bueno, también están las reuniones de trabajo. Todo ese tipo de de cosas que pues, la verdad, yo no estoy tan acostumbrado, y ahora con son cada vez más comunes. Bueno, mi problema es que la verdad, a mí las fiestas, eh, para serte sincero, ni siquiera me interesan, eh, o sea, por decirte algo, de mis cumpleaños a veces hasta se me olvidan, ¿no?, a ese punto de que bueno, las festividades para mí no son tan importantes, pero, siento que que para otras personas sí lo pueden ser. Y bueno, el problema es que, como yo no considero las fiestas tan importantes, pues la verdad, a veces no presto mucha atención a los regalos. Sin embargo, cuando platico con amigos acerca de de algún evento y todos están superemocionados y pensando, eh, su sugerencias, no, a veces piden sugerencias de qué es lo que podrían regalar. Y y bueno, la verdad es que a mí, yo regalo lo que lo que encuentro, ¿no?, o sea, por ejemplo, si voy a una boda, no sé, un unas sábanas algo, no le pienso mucho, la verdad, porque, como te repito, para mí las fiestas no tienen mucho mucho valor. Pero bueno, creo que soy un poco, mm, quizás diferente a los demás. Y mi problema es que justamente, esta presión que antes no sentía. Pues, ya está pesa eh, empezando a afectarme al grado de de sentirme, como, pues, eh, mal, ¿no?, porque no sé muy bien, eh, si debería yo comprar regalos costosos también solo por la presión o, pues, podría seguir <chuckles> dando estos regalos que para mí son muy útiles, ¿no?, una sábana, nunca sabes cuándo te va a faltar, y bueno, ahora necesito necesito una sugerencia para poder, eh, pues, abordar este problema.
Ujú. Claro, oye, primero, muchas gracias así por la confianza para compartirme esto. La verdad es que bueno, afortunadamente no estás solo en esto, estás en una estás pasando lo que es en una el el bueno, lo que se espera, ¿no? Esa presión social que se va incrementando, ¿no? Porque, como dices, a lo mejor cuando eres mucho más joven, dependiendo así el estilo, pero a lo mejor, eh, vas así a la casa de un amigo con unas cervezas, y ya era celebrar el cumpleaños de alguien, ¿no? Y ahora a lo mejor es como esta parte de no los regalos en las bodas, ¿no? Que también es como, eh, tiene que ser excesivo lo que gastas, y o que sea muy llamativo, y a veces es como una competición y así. Pero, eh, a mí bueno o sea, que esto lo entiendo perfectamente. Y la verdad es que creo que primero uno, pues, también tiene que ser fiel con con consigo mismo y también, pues, este, con su presupuesto, ¿no? Entonces a mí me gustaría, bueno y aparte me dices esta parte, ¿no?, de de que, pues, tú no le das también mucha importancia a las festividades y eso, pero aún así, y a y algo importante que has dicho, aún así, y ahorita con esta presión, pues, das regalos, ¿no? O sea, a pesar de que tú no eres de las festividades y las fiestas, eso demuestra también el el cariño que le tienes, pues, a tus amigos, o a la familia y el dar todavía un regalo, ¿no? No sé si en algún momento o sea, si es solamente la presión que tienes, o también si la familia, o los amigos, o los compañeros a veces te han hecho algún comentario sobre el tipo de regalo que das, y además eso te ha hecho sentir de alguna manera.
Ay, no, mira, te cuento. Una vez fui a una boda y la verdad lle regalé una licuadora. Era una buena licuadora. <chuckles> Pero, eh, la verdad es que, ve ah, incluso pensé en quedármela yo, <chuckles> dije: "Voy a llevar otra cosa más barata", y no, bueno, sí di la licuadora, pero lo que pasó fue que llegó ese momento de la boda en el que empiezan a abrir <chuckles> los, los regalos y las otras persona Bueno, como que los regalos precedentes al mío fueron así supercosas, así, joyas, cosas superinteresantes y y caras costosas. Y bueno, cuando llegó la licuadora, eh, sí fue como: "Mm, ese es el mío, ¿no?". Entonces imagínate ese momento, nadie dijo nada, como que todos se miraron así. Yo yo noté las miradas, eh, igual y estoy exagerando, pero yo noté como el eh, sí, bueno: "Qué qué buen regalo, ¿no? Pasémoslo rápido, que ese nadie lo nadie lo vio", y bueno, eh, de ese de ese tipo de de cosillas son las que me han pasado. Eh, quizá no comentarios directos. Pero bueno, este evento me te me deja en claro que que algo <chuckles> eh, algo estoy haciendo, mm, mm, si no si viviendo mal, pero diferente, ¿no?
Ujú. Sí. Claro, no es diferente porque también, eh, la verdad es que, eh, las personas, de hecho, eh, no es obligación de alguien tener que dar regalos, y yo creo que siempre que t es un regalo, sea el que sea, ¿no?, hay que ser como agradecidos, entonces, puede ser que hable más de las otras personas que de ti, ¿no? Porque también está la parte, que a lo mejor tú piensas muy en la cuestión funcional, ¿no? Ahora, o sea, en la cuestión funcional que a lo mejor una persona que también piensa de esa manera y dice: "Ay, yo prefiero una licuadora, a que me regalen así, este, diamantes a menos que los diamantes los vaya a vender, y entonces me compre mi licuadoras", ¿no?, o sea, <chuckles> no sé, que le den más valor a eso que a cosas así como más, pues, de imagen, ¿no? Este, pa a lo mejor, bueno, yo te daré algunos así como, mm, no sugeren o sea, sugerencias o comentarios, y ya me dirás a ver qué te parecen, pero, a lo mejor en reuniones así que sean con amigos y eso, que a lo mejor es en un o puede ser así que no tenga que ser que sea una festividad, pero, si los ves en otro momento, ay, pues puedes decir
<chuckles> Sí, claro.
por ejemplo, ¿no?, en este caso, por poner un ejemplo, el de la licuadora: "Oye, mira, la verdad es que, eh, a mí me encanta dar así regalos, este, eh, funcionales", o sea, como empezar a a a a hablar con los amigos, ¿no? A lo mejor de sacarlo así de la nada el el el tema, pero, decir: "Mira, la verdad es que yo, no soy así como mucho de de festividades y dar regalos y luego me cuesta trabajo, así como dar algo, y la verdad es que en mi mente, así como que es como de, pues, poder dar esos regalos, así que para mí son muy valiosos, como de manera funcional, este, y la verdad es que", o sea, y y también decir como esa parte de, para mí eso es lo importante, o sea, como y decir que lo das con cariño y todo, ¿no?, de hecho, a lo mejor algo que puedes hacer, para que en el momento que des un regalo, pues, a lo mejor puedes poner así con una nota así de: "Con todo el cariño, este, eh, espero que les sea muy funcional y saben que los adoro", ¿no?, por ejemplo. Eso puede ser algo que a lo mejor puede dar ese toque, eh, también un poquito que a lo mejor las personas necesitan porque, la verdad es que no porque, sea más caro quiere decir que haya más valor sentimental o que sea mejor o peor, ese ese valor, la verdad, se lo va a dar cada persona, y yo creo que en esa parte sí, a lo mejor sería mejor que, pues no, o sea, no, eh, mm, tratarás de no tomártelo así como personal de: "Ay, yo estoy mal", porque, al final es creo que refleja más como la otra persona, de hecho, puedes ver a videos que, a ver son muy básicos así de de niños que les, eh, que tú ves, así que les pueden regalar el súper cochecito y todo, y lo destruyen porque, no es el color que querían, y tienes el ejemplo de otros niños que este, les dan hasta porque lo hacen así como para ejemplificar, ¿no? Pero, les regalan un plátano o algo así, y es como de o sea, se emocionan y aunque a lo mejor les ves la cara, así como de: "Ay, no era así," o sea, algunos de no lo quería, pero, lo agradecen u otros así dicen: "Pues, me han dado esto", entonces esta cuestión de los niños también refleja mucho que está más en la otra persona, que el que da el regalo, porque, al final tú lo estás haciendo con amor.
Okey. Sí. Okey. Sí, claro claro, tienes toda la razón, la verdad es que no lo había pensado, me gustó mucho esto que mencionas acerca de pues, de imprimir este toque personal, ¿no? Ahora que lo mencionas, o sea, la licuadora, yo la regalé, sí, o sea, como que mi forma de pensar es es, este, de bueno, ¿para qué le va a servir? ¿Para qué le voy a regalar esto? ¿Realmente es algo que va a utilizar? Te repito, la licuadora era una muy buena licuadora y tampoco era tan barata, entonces yo se la regalé a esa persona, que en este caso la la boda fue de una amiga, y bueno, fue porque, con esta amiga yo parti yo a mí me gusta cocinar y a ella también, entonces, eh, pues, muchas veces cocinamos en mi casa, cocinamos en su casa, cambiábamos, pero bueno, la licuadora era una una parte fundamental de de hacer comida, ¿no?, o sea la usas para cualquier cosa, y la verdad es que, yo por eso fue como que incluso me acuerdo que yo le regalé esa licuadora ahora que lo que lo recuerdo fue porque, en algún momento me dijo: como: "Uy, yo necesito una licuadora, pues, ma más buena, ¿no?, me gustaría tener esta esta otra", y así fue como que: "Ah, bueno, le voy a regalar una licuadora pues, que le va a servir", y me gustó muchísimo esto que mencionas que bueno, eh, imprimir, eh, ponerle ahí una notita, algo así como para que pues, para que también, eh, si bien es cierto que no va a ser el regalo más caro, pues, que es un regalo que que yo estoy pensando, ¿no? En como que esta parte de funcionalidad, me gustó mucho el ejemplo que pusiste de los niños, eh, que pues, si un niño como que justamente es más, eh, digamos, más simple en lo que en sus gustos, y ve más lo la funcionalidad o los colores que más bien lo que lo que vale, ¿no?, como monetariamente y si regalar una joya, pues, es es muy bonito y todo, pero pues, una joya es como que no no te sirve para nada, ¿no? Realmente no es funcional y es un poco así como como yo pienso, pero, la verdad es que tus consejos me han hecho como sentirme súper bien, porque, pues, la presión social que que he estado sintiendo, es algo que que ya me estaba como, eh, pues sí, poniéndome a pensar de si realmente yo estaba haciendo las cosas bien, regalando este tipo de cosas, y justo tengo un evento en 2, semanas y estoy pensando en en qué regalar, ¿no? Si regalar los los regalos habituales que que hago, o o pues, pensar y adaptarme a las tendencias de la gente, ¿no?, y regalar, no sé, algo que que no sirve para nada, pero pues, que la gente regala, qué sé yo. Y bueno, la verdad es que, eh, me sien me he sentido muy bien de platicar contigo, todos tus consejos, eh, muchísimas gracias por haberme escuchado y voy a voy a seguir como siendo auténtico y regalando las cosas que que a mí me gustaría que me regalen. Muchísimas gracias por por haberme escuchado y y te te agradezco muchísimo.
Ajá. Sí. Ujú. Sí. Ujú. No, de nada, de verdad, con todo lo que me has contado, o sea, le metes mucho cariño a los regalos, porque pones atención a la a lo que te dicen las personas, a lo que pueden usar y eso es súper valioso, entonces eso es más valioso, que a lo mejor una joya que pues nada más ahí la compraron sin ese sentimiento, ¿sabes?, o sea, son valores diferentes, entonces, claro, con esas notitas y todo, yo creo que puedes mostrar todo lo que hay detrás, que es mucho cariño y amor por esas personas, así que eso y eso le va a ser muy valioso para quien lo reciba.
Mm. M muchísimas gracias por el consejo, los voy a seguir y sí voy a voy a agregar como esta pequeña notita, algo así como simbólico para para la persona, porque, realmente pues son personas que yo quiero, ¿sabes?, entonces, eh, pues, creo que que ahora estoy mucho más contento de haber hablado contigo. Muchísimas gracias.
De nada.